Kak, zaman sekarang itu kan, zaman serba digital ya, jadi, eee, kita tuh sehari-hari rekat banget tuh, sama gadget. Entah itu laptop, entah itu TV, entah itu, eee, smartphone gitu. Nah, kalau dari Kakak sendiri, ada nggak sih, Kak, eee, Kakak untuk punya cara membatasi gitu, waktu layar b buat gadget di rumah, baik itu untuk Kakak sendiri ataupun untuk keluarga gitu?
Oke. Mhm. Oke, kalau bicara gadget sih emang setuju sih, Kak, ya, kayaknya itu udah jadi bagian erat banget gitu ya, di kehidupan kita kayak gitu ya? Heeh, bener banget. Nah, tapi kan apa ya, eee, dengan adanya gadget sih bener, eee, maksudnya membantu banget, gitu ya, tiap hari kita itu pasti terbantu mau komunikasi, cari informasi apa aja itu bisa. Cuma kan kadang itu, eee, parahnya itu atau negatifnya itu kan kadang kita suka terlena gitu ya, Kak, ya, yang sampai akhirnya itu kayak, habis waktu cuma untuk scroll atau cari hal-hal yang kadang itu belum tentu bermanfaat atau belum tentu dibutuhin juga. Kayak gitu kan ya Kak, ya. Nah, makanya itu, eee, semenjak saat itu tuh, aku kayak apa ya, istilahnya buat aturan gitu ya, Kak, ya, aturan tentang penggunaan gadget, terutama itu smartphone ya, Kak, ya. Terutama handphone, kayak gitu, di rumah. Karena apa? Karena, ini itu kayak, mmm, karena aku kan udah punya anak ya, Kak, ya. Kebetulan juga masih TK ya. Kan masih kecil tuh, kayak gitu.
Ya kan? Mhm. Tul. Setuju banget. Ya. Oh. Berapa tuh Kak, anaknya?
Anak aku 2 Kak, yang satu masih TK heeh, 2. Jadi satu TK satunya masih PAUD. Jadi ya, hampir sama lah ya, usianya kayak gitu ya, dek berdekatan kayak gitu. Mhm, kayak gitu. Nah, sedangkan kan aku tuh apa ya, membatasi banget gitu loh, untuk, eee, anak itu bisa pegang handphone atau smartphone kayak gitu. Itu aku batasi banget dan bahkan, di usianya yang masih saat itu, eee, 3, 4 tahun, itu tuh dia itu malah nggak pernah se sama sekali gitu loh, Kak, pegang handphone sama sekali gitu, untuk anakku yang, eee, TK B itu iya, kayak gitu. Itu tuh, eee, masih berjalan lancar ya, Kak, ya. Tapi, eee, karena dia kan udah mulai, eee, baru tumbuh juga ya, kayak gitu, berkembang usia 5 tahun tuh, dia udah mulai kayak tanya gitu loh, "Mama, Papa nih pegang handphone, kenapa aku nggak boleh?" Kan gitu ya. Biasanya kan kayak gitu ya. Nah, udah mulai kritis kan dia ya, udah tahu kayak gitu, yang dulunya oke-oke aja gitu, sekarang itu udah mulai kayak kritis gitulah ya. Oke, semenjak saat itu tuh, aku ngerasanya jadi orang tua tuh kayak tertampar gitu ya, Kak, ya. Aku buat aturan untuk anak, sedangkan aku sendiri itu kadang juga luput, gitu ya. Istilahnya masih, eee, pegang HP, gitu heeh, atau mungkin, eee, nonton apa gitu ya, sambil, eee, kadang masih sama anak-anak ngobrol gitu, sambil aku scroll gitu kan. Mereka kan pasti ada protesnya ya, Kak, kayak gitu. Nah, semenjak nah, itu Kak, awalnya. Jadi semenjak saat itu tuh, aku udah mulai kayak apa ya, bener-bener harus nih, ada benar-benar aturan gimana di rumah itu, biar anak itu istilahnya bisa mencontoh gitu ya, orang tuanya itu nggak mainan HP terus, kayak gitu. Jadi, apa ya? Ini komitmen bersama sih ya, di keluarga baik aku sama suami, plus juga anak aku kayak gitu, Kak.
TK semua? Oke, iya iya iya, heeh. Deket deket, heeh. Ya. Oh ya? Oh, iya iya, benar benar, heeh. Iya, mhm, paham. Betul. <chuckles> Betul betul. Iya iya, heeh. Iya iya, setuju sih, karena kan anak itu kan, akan mencontoh apa yang ia lihat gitu kan, Kak. Jadi, ya mau nggak mau, sebagai orang tua pasti harus juga, kalau misalnya membuat aturan anak tidak boleh, eee, pegang HP gitu, ya kita juga mau nggak mau harus membatasi juga. Kita kan nggak mungkin ya, kalau nggak pegang HP kan, karena kita kan pasti kerja ataupun komunikasi sama lain. Tapi setidaknya, memang harus dibatasi gitu. Nah, kalo yang sejauh ini berjalan, Kak. Itu pembatasannya kayak gimana tuh, Kak? Kalo di rumah.
Mhm. Heeh. Iya. Mhm. Nah itu. Mhm. Oke, karena mungkin anakku yang, eee, besarkan sudah TK B nih, Kak, ya, udah mau kelas 1 nih, habis ini. Eee, dia itu sekarang udah ada jam untuk, eee, istilahnya main gadget ya. Nah, itu aku batasi untuk heeh, aku batasi untuk dia itu di hari liburnya Sabtu, Minggu itu cuma 1 jam ya, Kak, ya, 1 jam di, eee, hari liburnya dia. Sedangkan untuk aku sendiri sebagai orang tua aku dan, eee, suami aku itu udah komitmen. "Oke, kita itu boleh di rumah pegang HP, tapi itu khusus, kalau memang itu ada masa ada yang nelpon ada, eee, komunikasilah ya," istilahnya kayak gitu. Bukan sesuatu hal yang istilahnya itu untuk hiburan, kayak gitu ya, Kak, ya. Jadi memang fokusnya di rumah itu, fokus sama anak-anak, toh, kita kan enggak apa ya, waktu kita itu u kayaknya lama di luar ya, Kak, ya? Maksudnya kerja, gitu. Pulang kan s ketemu anak-anak kan, sebenarnya cuma sebentar, gitu. Anak-anak terus habis itu kan tidur ya, kayak gitu. Jadi, udah bener-bener dikurangi, kecuali itu hu hubungan, eee, dengan pekerjaan ya, misalnya mungkin bales WA atau apa gitu, itu enggak masalah ya, kayak gitu. Tapi di luar itu, kita benar-benar tidak ada untuk, eee, pegang handphone untuk, eee, istilahnya, keperluan pribadi ya, Kak, ya, atau mungkin hiburan, kayak gitu sih. Kalau memang mau hiburan atau apa, tunggu anak-anak itu udah tidur, itu udah ini berlaku udah berapa bulan ya, Kak, ya, kayak gitu. Ini udah mulai jalan sih sampai sekarang, kayak gitu. Soalnya, kalau aku apa ya, terus membatasi, istilahnya dia nggak pegang handphone sama sekali, Kak, ini ini ternyata ngaruh untuk pergaulan anak aku, kayak gitu.
Ya. Oh. Oke. Mhm. Iya iya. Iya, betul. Oke. Oh ya? Gimana tuh Kak, maksudnya?
Mhm. Nah, jadi kan namanya anak kecil ya, di sekolah itu kan kayak suka cerita-cerita nih, kalau seumpamanya habis beli apa beli apa gitu kan, ya, Kak, ya. Atau punya mainan apa gitu. Nah, suatu waktu itu, temannya itu kayak cerita gitu habis beli, eee, kayak f apa ya, mainan figur-figur gitu loh, Kak. Nah, itu dari film-film kartun apa gitu, yang dia yang dia apa, <smacks lips> ceritain. Nah, sedangkan anakku kan nggak pernah tau tuh, karena dia nggak pernah nonton YouTube, dia nggak tau itu ceritanya tentang apa, itu yang dia ceritain film apa? Kayak gitu kan. Nah, dia di rumah itu cerita Kak, gitu. Jadi tuh, kayak dia malah di sosialnya itu kayak nggak nyambung, gitu loh, Kak. Kayak nggak nyambung.
Heeh, iya iya. Oh, iya iya. Paham paham. Oh, iya ya, jadi kayak nggak bisa catch up sama teman-temannya, gitu kan, ya? Nggak bisa nggak kurang up to date, kurang update. Karena nggak pernah nonton layar gitu kan, nggak eee, s apa ya, wak waktu layarnya memang sedikit di rumah kemarin, kem kemarin-kemarin itu kan?
Ah, iya gitu. Mhm. Oh, heeh. Iya. Iya, soalnya kan sebelumnya sama sekali dia nggak pernah kayak gitu kan, sampai akhirnya aku nentuin, okelah boleh gitu, di Sabtu atau Minggu. Tapi itu juga terbatas, kayak gitu. Terus ada lagi tuh, Kak, kejadian lucu yang, eee, dia itu cerita tiba-tiba di rumah tuh dia bilang-bilang, "Bantengan bantengan," gitu, loh, Kak. Kan, aku kan di Jawa Timur nih ya heeh, di Jawa Timur tuh kan ada kayak istilah bantengan, itu kayak kesenian tradisional hampir kayak kuda lumping gitu, loh, Kak.
Bantengan? <chuckles> Apa tuh? Oke, terus terus, Kak?
Nah, kayak gitu. Nah, tapi dia itu nggak tahu apa yang dimaksud teman-temannya. Teman-temannya tuh bilang, "Habis nonton bantengan nih, seru, gini gini," dia tuh nggak tahu. Sampai rumah itu, dia itu bilang kalau, "Mah, eee, aku loh sama temanku tuh cerita bantengan gini gini gini, bantengan itu tuh, kita itu pakai kayak topeng yang gambar banteng gitu, nanti kita gantian pakainya. Jadi yang belum pakai itu harus pakai semuanya," gitu. "Hah, kayak gitu?" Jadi dia bener-bener nggak ngerti konsep bantengan ini kayak kesenian tradisional itu, dia nggak ngerti, Kak, karena itu pikiran dia sendiri, kayak gitu. Terus
Heeh. Oh.
Bener, kayak gitu mhm. Terus satu lagi tuh, Kak, ya, kayak cerita, eee, di Jawa Timur kan kayak, eee, viral banget tuh ya, Soud Horeg ya, Kak, ya.
Gitu. Iya iya, <chuckles> iya iya, heeh, iya iya, sound horeg, terus gimana tuh, Kak?
Tau kan ya, seluruh Indonesia tau lah ya pasti. Nah nah, dia itu pulang-pulang itu kayak nyanyi ada lagu, "Sound horeg" gitu. "Hah, kamu kok bisa nyanyi kayak gitu?" Tak bilangin. "Iya Mah, itu kan seru kata temanku tuh, ada di TikTok gitu," katanya. "Hah, emang kamu tau Mas, TikTok itu apa?", "Ya nggak tau," kan, dia gitu. "Mas, tau sound horeg itu apa?" Aku kan tanya tuh Kak, ya. Nah, menurut dia sound horeg itu adalah sound yang suaranya keras, tapi yang ada orang-orang hajatan yang bisa makan-makan. Itu, Kak, bayangin bayangin, jadi menurut dia itu yang katanya, "Yang kemarin kan, yang Mama ngajak aku tuh yang bisa makan-makan itu kan, yang ada musiknya itu?" Gitu. Ah ah, oke, berarti anakku bener-bener nggak nyambung nih, karena dia nggak tau hal-hal kayak gitu gitu loh, Kak, lucu banget, <laughs> kayak gitu.
Heeh, terus? Oke. <laughs> Oh, iya iya iya iya. Iya iya, heeh heeh. Jadi kayak apa ya, mispersepsi ternyata ya, karena kurang kurang kurang up to date gitu kan?
Mhm, kayak gitu. Heeh, kayak gitu tuh, Kak. Jadi, eee, apa, sampai akhirnya aku apa ya, kasihlah ya. Tapi itu juga masih terbatas, plus juga nih, orang tuanya yang benar-benar bisa, eee, membatasi diri atau mengendalikan diri untuk, eee, nggak pegang handphone ketika memang, eee, sama anak-anak, kayak gitu, Kak.
Oh, iya iya iya. Terus setelah pemberlakuan peraturan itu, Kak, ada dampaknya nggak, di Kakak sa maupun sama anak-anak, gitu?
Mhm. Oke, eee, kalau dampaknya banyak banget ya, Kak, ya. Terutama sih, eee, anak-anak aku tuh jadi kayak istilahnya lebih dekat, dan juga lebih banyak bercerita tentang kegiatannya di sekolah, kayak gitu. Itu yang aku rasain, Kak. Karena sebelumnya itu, karena mungkin kayak kita ngerasa sibuk, terus juga, eee, waktu di rumah terbatas, plus juga dikurangi lagi sama pegang handphone itu tuh, intensitas untuk komunikasi itu benar-benar terbatas banget, Kak.
Iya iya, paham. Jadi berkurang ya?
Terus tahu-tahu anak-anak, eee, jam berapa it mhm, itu udah ngantuk, udah tidur, kayak gitu. Jadi mungkin momen kayak gitu itu yang, eee, buat aku istilahnya komitmen pada diri aku sendiri, plus suami juga, itu untuk bener-bener, eee, ada waktu yang fokus hanya untuk anak-anak aja, kayak gitu, Kak.
Oke. Oke oke oke. Nah, terus kalau untuk Sabtu, Minggu itu, Kak. Eh, Sabtu, Minggu atau Sabtu aja, Kak? Yang yang anak-anak boleh Sabtu Minggu 1 jam itu konten heeh. Itu kontennya apakah Kakak yang milihin? Atau k eee, biar udah biarlah anak-anak mau cari apa pun terserah gitu, apa gimana, Kak?
Sabtu, Minggu, Kak. Hari libur sekolahnya dia. Mhm, oke. Eee, kontennya aku nggak nggak milihin sih, Kak, ya. Tapi aku tahu, karena aku selalu mendampingi ya. Saat ini anak-anakku ternyata yang ditonton itu adalah seputar MarBel, Kak. Kakak tahu enggak MarBel itu apa? Heeh.
MarBel? Apa itu? Ke eee, kelereng atau apa?
Bukan, jadi ini kayak channel MarBel gitu loh. MarBel itu kayak, "mari belajar" kayak gitu. Jadi yang ditonton itu seputar ternyata itu masih pembelajaran gitu loh, Kak, yang tentang luar angkasa gitu ada berapa planet, tata surya itu terdiri dari apa, kayak gitu. Bahkan itu bisa diulang-ulang sama dia, kayak gitu. Hari Sabtu udah nonton itu tuh, hari Minggu tuh bisa diulang lagi.
Oke. Oh. <laughs> Oh. Iya iya iya. Oh, oke oke.
Kayak gitu. Jadi dia suka kayak gitu, malah akunya aja kadang apa Kak? Di YouTube, Kak, di YouTube.
Itu tau dari mana ya, Kak? MarBel itu nggak ep mmm, mereka tahu MarBel itu dari teman-temannya atau memang nyari-nyari di YouTube apa gimana tuh, tahu channel MarBelnya?
Mhm. Dia nyari-nyari soal dia nyari-nyari sendiri, Kak, karena dia kan tertarik tuh sama kayak, matahari terus planet-planet kayak gitu. Jadi dia nyari, eee, tentang planet-planet itu, keluarlah itu si MarBel itu, ternyata menyenangkan. Jadi setelah itu dia kayak, tahu beberapa hal gitu yang kadang, eee, mamanya udah lupa ya pelajaran di sekolah kayak gitu ya. Kadang, "Ma, ini kan Jupiter tuh planet terbesar loh." Atau mungkin, "Ini tuh punya satelitnya paling banyak di antara planet yang lain." "Oh ya? Mama lupa, nggak pernah belajar tentang itu." Gitu. <chuckles>
Oh, oke oke. Oh. <laughs> Oh, oke oke. <laughs> Udah lupa mama, Nak. <chuckles>
Gitu sih, Kak. Mhm, gitu, Kak.
Oh, berarti ini ya, eee, 1 jam main gadget itu ya bareng Kakak juga ya? Jadi kayak Kakak pasti mendampingi, gitu kan ya?
Iya, benar, tapi aku lebih fokusnya ketika dia, eee eee, jamnya main gadget, aku malah nggak ngasihnya dia itu handphone, Kak, aku kasihnya itu TV kan, kayak gitu. Jadi, eee, biar semuanya itu tahu ya apa yang dia tonton, kayak gitu.
Oh. Oh, berarti ini ya, eee, pasang YouTube-nya di TV.
Iya, benar, benar banget.
Oke. Iya, paham paham paham. <tsk> Iya sih, eee, itu bakal lebih gampang untuk mengawasi juga kan ya Kak, ya.
Heeh, benar banget, Kak, kayak gitu.
Tapi kalau misalnya dari sekolahnya nih, Kak, itu ad memang ada himbauan gitu gak sih, Kak, kalau memang a eee, anak-anak tuh jangan terlalu sering dikasih gadget gitu, atau gimana gitu?
Mmm, mhm. Jelas banget kalau di sekolah itu memang, eee, sebenarnya tidak boleh sama sekali ya, kalau di sekolah bilangnya itu, sudah anak-anak tidak boleh maksudnya dikasih gadget sampai nanti anak-anak itu bisa istilahnya minimal lah ya, minimal dia udah masuk SD, kayak gitu. Jadi selama di TK ini usahakan memang orang tua tidak ngasih gadget sama sekali. Cuma karena mungkin dia juga sering lihat kan, kadang aku ada acara juga, undangan di sekolah gitu, nah teman-temannya itu pas ada mamanya datang langsung temannya itu minta gitu, ha handphone-nya untuk nonton, kayak gitu. Heeh, jadi kayak istilahnya dia kan pengin, awalnya tuh dari situ tuh, Kak.
Ya. Oh, gitu. Oh. Iya kan, biasanya liat teman lain kayak, "Ma, aku kok kok temanku boleh main hape?" Gitu, "Kok aku enggak?" <chuckles> Kan kadang biasanya enak kecil gitu. <laughs>
Mhm. Nah, iya. Benar benar, kayak gitu. <chuckles>
Iya sih, memang ya di di zaman digital ini memang, eee, perlu pengawasan ya Kak ya, untuk soal waktu layar ke anak-anak terutama waktu di masa-masa balita, dan apa ya, iya, balita ya Kak ya, kalau anak-anak TK itu. Itu perlu pengawasan banget.
Oh, iya, benar banget, Kak. Mhm. Iya.
Makasih banyak ya Kak, buat ngobrol-ngobrolnya. Ini aku jadi punya insight, dan tahu bahwa memang perlu loh, eee, untuk membatasi waktu layar dan me-manage waktu layar anak-anak itu. Sekali lagi makasih ya Kak, semoga kita bisa ngobrol lagi ya lain waktu.
Ah, iya, benar banget. Mhm. <chuckles> Oke, sama-sama. Oke, terima kasih juga Kak, sampai jumpa.